Evet, evet, kesinlikle oldular. Eee, öyle bir utandığım bir şey olmuştu. Eee, bazıları da işte, birazcık surat yapıyor falan. İşte, bazı yaşlı teyzeler falan. <chuckles> Çünkü onlar da, kornadan rahatsız olmuş oldular. Eee, sevdikleri tramvayı, rahatsız etmiş oldum gibi. İş öyle bir şey yaşadık.
Hımm. <chuckles> Hı hı. Evet, eee, yani yeni taşındığında, tabii, kuralları bilmiyorsun tam olarak anladığım kadarıyla. Hı hı.
Eee. Evet, ııı, tabii. Ama artık tabii, hiç böyle bir şey yaşamamak için, çok dikkatliyim.
Hımm, eee, neler yapıyorsun peki bu konuda? Eee, yani dikkat etmek dışında mesela.
<giggles> Eee, y yani işte, eee, birtakım kuralları oluyor aslında. Çok da, eee, önceden bilemeyeceğiniz kurallar oluyor. Gözlemlemek gerekiyor etrafımızı. Yani insanların nasıl ya günlük hayatta nasıl davrandıklarını gön göz gözlemlemek lazım, yani buranın kurallarını biraz da öğrenmeye çalışmak için.
Hıı. Hı hı, hı hı. Anladım. Eee, çok güzel bir konuşmaydı. Eee, bir çok bilgi edindim, eee, yeni taşındığın yerde insanlarla kaynaşmakla ilgili. Eee, bu konuşma için çok teşekkür ederim sana.
Böyle. Benim için de. Evet. Evet. Ben de, ben de çok teşekkür ederim. Benim için de zevkti.
Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.
Görüşmek üzere. Sen de. Bay bay.